Pues, yo creo que más en emociones, porque en realidad son muy responsables en el tema de la de la escuela. Ambos llevan un promedio bastante, bastante bueno. Este, no son unos adolescentes que que se la pasen saliendo, o de fiesta, o así, gracias a Dios. <chuckles> Este creo que creo que hemos hecho un un buen trabajo desde, pues, desde chiquitos con ellos, ¿no? Entonces, eh, pero sí en el tema de emociones, te digo, hay días que que que les dices algo y, bueno, quieren irse a la yugular, y hay otros días que les dices algo y lloran, y hay otros días que les dices algo y salen, o sea, como que ni te pelan. Entonces, eh, o sea, es este tipo de comunicación creo que es el que, digamos que, eh, pues, se nos ha complicado un poco. Eh, como te digo, en en general, la verdad es que, eh, pues, agradezco que sean unos grandes chicos y que no, pues, no no tengamos problemas como, pues, te digo, como como muchos muchas amigas e escucho que que tienen que les contestan feo, que les dicen que nos no, la verdad es que no. Pero sí, eh, digamos, guiarlos en esta etapa donde, pues, tienen, eh, más curiosidad por muchas cosas, donde, eh, sus amigos, pues están probando, eh, ciertas cosas, ¿no? Y y no, digamos, em, que no nos espantamos de esto, pero finalmente, pues, sí nos gusta como estar, estar, ¿no? Em, es es la palabra correcta, o sea, esa, sí Justo, y y es tan complicado en esta etapa y muchos papás, pues, eh, digamos, encuentran el fami el camino fácil, y y y no sé, o lo compensan con dinero, o, con, eh, darles por su lado como como muchas de las veces, ¿no? Y nosotros la verdad es que hemos sido un poco más, eh, pues estrictos en cierto modo, pero pero, eh, presentes. Creo que es, eh, es lo que lo que hemos estado haciendo.
Muy bien. Ah, okey, eso es bueno. Claro. Claro, muy hirientes, ¿no? Sí. Muy bien. Claro, esa es la palabra, sí, estar. <chuckles> Ah, okey. Te tengo una pregunta. Mm, ¿con qué frecuencia, y en qué momentos así has notado que la, pues, la estadística, de acuerdo a lo que a lo que s al tiempo que tienes con ellos, ¿has notado que ocurren este tipo de peleas, o, malos entendidos? En la comida, eh, cuando les das un consejo, cuando quieres abordar un tema específico o cuando quizá te piden permiso para salir o hacer una actividad. ¿Dónde has notado esa fricción?
Sí. Ujú.